Hallo, Assad. Na, wie geht es dir?
Gut, guten Tag. Wie geht's dir heute?
Ganzen Tag ein bisschen langsam, 'n bisschen müde.
Ja.
Ja, ich habe äh, ich ich habe es nicht ins Fitnessstudio heute geschafft.
Wow, okay. Naja, 1 Tag frei kannst dir gönnen, weißt du.
Ja, 1 Tag frei wird man wohl machen können, ohne große Konsequenzen.
Genau. Hey, sag mal, wenn du so in der Öffentlichkeit rumläufst, ja? Fühlst du dich da überwacht?
Ja! Also, generell <laughs> schon eigentlich, weil es ja die Öffentlichkeit ist auch. Ähm
Mhm.
also, man man, ah man also, ich ich habe immer so das Gefühl dass jemand einen beobachten könnte.
Mhm.
So oder so, also, auch mit Kameras natürlich, meine ich.
Okay. Fühlst du dich da sicherer, weil du durch Kameras beobachtet wirst oder eher unsicherer, oder ist das neutral?
Neutral. <chuckles> Also, im Supermarkt ignoriere ich eigentlich auch die Kameras muss ich sagen. Also, das da fühle ich mich jetzt nicht so: „Oh, ähm“
Mhm.
„ich muss mich jetzt anders verhalten oder so.“ Ne, ich ich, ähm, mache ja sowieso n nichts Unanständiges. Und
Ach so, ach so. D ich dachte, darum hast du hattest du aufgehört zu klauen?
<giggles>
<chuckles>
<chuckles>
Ne.
Ähm
Äh
ja, ich weiß nicht, wie Leute das machen. Die sind halt die die Kameras sind halt nicht ähm, die werden halt nicht die ganze Zeit überwacht. So wahrscheinlich, die gehen dann halt das Risiko ein, das das ist die die denken dann halt in dem Moment schaut niemand.
Ja, ich weißt du, i das habe ich da das habe ich mir auch mal darüber gewundert. Wie machen das Leute? Also äh, ja, vielleicht, ef ich weiß nicht, ob ja, also, jede Kamera, jede Minute zu bewachen, ähm, da brauchst du wohl wohl, äh, künstliche Intelligenz für, weißt du? Ähm
Gibt's nicht. Mhm.
aber so ja, glaube ich auch nicht. Ja, aber da da muss man einfach Glück haben und das ist das ist 'ne riskante Sache, weißt du?
Ja. Anscheinend, ähm, gehen die da einfach das Risiko dann ein? Ja.
Ja, es wird ja immer noch genug geklaut. Das stimmt. Aber so im Alltag glaubst du denn, dass die Überwachung durch Technik mehr Nachteile oder mehr Vorteile hat?
Ähm ich denke, es hat mehr Vorteile. Ähm, weil ich ich habe schon auch gesehen, dass auch, ähm eher Ich glaube, da gab es diesen Es gibt es gibt, äh, ähm Crimes, die, ähm, die die schneller, ähm
Gelöst werden.
aufgedeckt, gelöst werden.
Ja, ja. Das stimmt.
Äh, durch die diese Überwachung. Ich glaube, es gab sogar diesen einen, äh, wo mehrere, äh, Schüler getötet wurden, in Idaho.
Aha.
Und da haben die den, äh den Täter, durch diese diese Überwachung von den Straßen äh, Kameras gefunden. Die haben die haben gesehen, dass dieses Auto da, ähm, vorbeigefahren ist, spät nachts und ansonsten nie.
Mhm.
Und, ja, also, die haben da richtig in diesem Fall haben sie richtig 'ne richtig gute äh, ähm Investigation gemacht?
Ja, ja.
Und da hat die Überwachung geholfen und dann das ist ja dann auch eigentlich 'n großer, großer Vorteil.
Ja, weißt du, als wir das letzte Mal, äh, nach Hause gekommen sind von Deutschland, da waren wir hier am F äh, sind wir nach Los Angeles geflogen und durch Immigration durch und, äh, ich versuche dem Kerl meinen Pass zu geben, weißt du? Und der sagt dann: „Ne, ne, ist okay.“ Winkt mich durch. Ich denke, was?
Ja.
Ich gucke so und er sagt: „Ja, wir haben das dein Gesicht erkannt.“ Also, durch facial recognition haben die gleich gewusst, wer ich bin. Pass brauchte ich ihn nicht zu zeigen und durch war ich.
Oh. Oh, okay. Ich meine, das das Gute daran ist da ist halt, dass, ähm, du viel schneller da durchkommst.
Ja, k kannst dir das vorstellen? Ja, sicher, das ist der Vorteil. Aber weißt du, ich will auch nicht, dass der Staat immer w weiß, wo ich bin, wo ich hingehe, was ich mache. Gefällt mir auch nicht so, weißt du?
Ja, verstehe ich auch. Ähm, ja, ich habe mich halt jetzt damit abgefunden, weil es ist einfach zu viel Stress, immer insbesondere mit im Internet, mit den AI, immer so vorsichtig zu sein, äh, dass ich bloß nicht zu viele Informationen teile oder so.
Mhm.
Und das ist mir einfach nicht wert. Am Ende gibt es die Inform haben die diese Informationen wahrscheinlich schon alle über mich, so oder so? Äh, ich möchte mir einfach jetzt kein Stress deswegen mehr machen. Also, ich habe es einfach akzeptiert, dass diese Information, die weiß man über mich und ist auch nicht schlimm, ist scheißegal.
Ja, das glaube ich auch. Ja. Also, zum Beispiel mit dem Telefon. Die wiss die wissen ja überall, wo du hingehst. Weißt du? Ähm, weil das Telefon, das, äh, verbindet sich ja mit mit den Masten und da, äh, wissen die genau, wo du bist, wann du wann, wo und so weiter, ja? Ähm, auch im Auto jetzt. Ich habe mir letztes Jahr 'n neues Auto gekauft. Und das ist auch ans Internet angeschlossen. Die wissen immer, wo du bist. Immer.
<laughs> Verstehst du? Ja. Ja. Oh, okay. Ja, also
<coughs>
ähm die Sache ist, wir leben halt in dieser in dieser Gesellschaft, und es macht keinen Sinn, sich dagegen zu wehren. Es so ist es halt. Verstehst du?
Ja, so ist es halt. Aber weißt du, irgendwann muss man da auch Grenzen zu setzen, weil i in der Zukunft wird es ja noch stärker und stärker sein. Und irgendwann ist das zu viel. Und dann irgendwann musst du f musst du einfach sagen: „Okay, es ist viel vielleicht viel Stress dagegen aufzustehen, ähm, aber es ist es wert.“ Wenn jetzt der Punkt noch nicht gekommen ist, ja, okay, aber, ähm
Ja. Ja.
ich glaube, eines Tages wird er mal kommen, wo wo auch
Ja.
Leute wie du, die die jetzt damit okay sind, dann sagen werden, äh, zu viel ist zu viel.
Stimmt, also, es kann auch zu viel werden, äh, äh, an einem Punkt, ja, geht geht natürlich. Es geht natürlich in die Direktion.
Ja. Ja und weißt du, wenn du, äh wir haben auch wir haben auch Kameras. Weißt du zum Beispiel, an der Tür ist ist das R Ring. Hast du schon mal davon gehört?
Ja, das haben ja die meisten. Ich gehe auch davon aus, dass wenn ich jetzt in der Nachbarschaft laufe, dass, äh ja, das alles beobachtet wird. Also, werden kann könnte. Weil die meisten haben ja diese Ring-Kamera.
Mhm, ja. Ja, genau. Dann haben habe ich mir noch 3 mehr zugelegt. Das eine für die Seite vom Haus. Die andere ist hinterm Haus. Weißt du, wenn da einer über den Zaun kommen will. Und, ähm, die 3. ist auf der anderen Seite vom Haus, also, ähm
Mhm, okay. Also, ich habe auch i-ich also, an deiner Stelle, ja, ich verstehe schon, ich würde das auch machen, wenn ich jetzt 'n Haus hätte. Ähm. Ich habe aber mich mit meinem letzten, ähm, Vermieter darüber gestritten gehabt, weil er zu viele Kameras aufgestellt hatte.
Ja. Ach so, das hat dich dann auch gestört, oder?
Und ja, das hat das hat mich gestört. Zu Hause möchte ich das nicht.
Warum? O okay, Also, w wieso?
Ähm. Weil äh ich ähm, ja, weil ich halt das Gefühl hatte dass er halt dass die Sache ist, weil er halt so viele Kameras aufgestellt hat, habe ich dann gedacht, dass er komisch ist und dass er sich das vielleicht ansieht oder anhört. Ähm
Oh, ach so.
ja, weil weil ich habe dann gedacht: „Warum warum sonst sollte man so viele Kameras haben?“
In die Richtung.
Und, ja, ich ich habe dann ein ihm einfach nicht vertraut.
Mhm. Aber glaubst du denn, das war gerechtfertigt, äh, auf, ähm von deiner Seite aus?
Und Ja, äh, bei e bei ihm war's halt noch viel übertriebener. Der hat ja die Kameras auch drinnen im Haus gehabt. Der hatte 1 Kamera im Obergeschoss, wo er verm das er vermietet hatte.
Mhm. Mhm.
Ähm, und er hat auch mit und er hatte mehr Kameras auch im Untergeschoss, wo er, ähm, gemietet wo er wo er, äh, ge äh, gelebt hat, meine ich. Äh, aber im Obergeschoss hatte er nur eine Kamera. Und das war okay, weil das die war schon da, als ich eingezogen bin habe ich gedacht: „Okay, was auch immer, hat haben ja die meisten Amerikaner.“ Aber dann hat er noch mehr aufgestellt im Obergeschoss. So so, 2, 3 Monate nachdem ich da gelebt habe, hat er noch mehr aufgestellt. Und dann habe ich gemeint: „Was wofür das denn?“
Mhm. Mhm. Bisschen komisch.
Äh, das fand ich dann echt komisch. Und das habe ich mich dann richtig aufgeregt, und ich bin dann auch kurz danach ausgezogen.
Wirklich, wow.
Ja, weil das da kommt es einem dann nicht mehr so vor, als wäre das zur Überwachung, weil 1 eine Kamera würde ja ausreichen. Wenn du dann so viele Kameras hast, dann ist es ja, als würde man ’ne Person von allen Blickwinkeln sehen können. Also sehen wollen können.
Mhm, mhm. Ja, ich verstehe, worauf du hier heraus gehst, ja.
Was das das ist dann keine das ist dann keine Security mehr, keine Sicherheitsüberwachung mehr. Das ist dann einfach nur, äh, komisch, übergreifend.
Mhm. Ne, ne, ich v ich verstehe, woher du kommst. Ja, ja. Das ist, ähm, äh, ist 'n bisschen komisch, ja, das verstehe ich. Musst du aufpassen, weißt du, dass er da nicht irgendwelche Kameras, kl äh, äh, so ne kleine Kameras in deine Wohnung reinmacht, weißt du?
Ja, versteckt hat, genau. Und <laughs> als ich eingezogen bin, da hat er auch so gemeint: „Ja, hier ist 'ne Kamera, aber in deinem Zimmer ist keine Kamera.“ Und dann habe ich gedacht: „Oh mein Gott, warum sagst du das so?“ Weil das klingt schon so, als wäre da eine versteckt, wenn du das überhaupt sagen musst. <laughs>
Genau, ja. <chuckles> Das stimmt, also, das ja, das ist sehr komisch. Das ist ja.
Ja, der war einfach so komisch. Und deswegen habe ich ihm nicht vertraut.
<laughs> Ja, also also, dann hast du das Gefühl gehabt, dass du überwacht wurdest. Und, ähm ja, ja, das
<giggles> Ja. Aber nicht aus Sicherheitsgründen über überwacht.
Ne, ne, ich verstehe, ich ja, ja, ich ich verstehe, was du meinst. Ja, ne, das ist, ähm dann hättest du mal 'ne Kamera vor seiner Tür aufhängen sollen, weißt du? Und <chuckles> ihn damit ihn damit reizen, ja, das wäre lustig gewesen.
<laughs> Ja, ne, ist ähm, es war kein f faires, ähm, äh keine faire Umgebung. Er durfte machen, was er will, aber wir nicht wirklich und und dazu hat er dann immer noch behauptet, ähm, oh, er sieht uns nicht wirklich als als seine Mieter, äh, wir sind alle wir sind alle einfach nur, ähm, Mitbewohner. So hat er sich untergestellt.
Hat ihm Hat er, i i hat ihm das Gebäude gehört oder war er dann nur der Manager?
Quasi. Ne, d ihm hat das Haus gehört.
Ach so, ja, ne. Das ist dann 'n bisschen unangenehm, weißt du, das ist ähm Und dann, wenn das noch so ein komischer Kerl ist, weißt du, so 'n Perverser oder sowas, denn
Ja. Ja, genau. Könnte man äh, könnte man meinen, dass er so ist.
Ach. Bist du darum ausgezogen, wegen der ganzen Überwachung? War das der haupt ach so, ah.
Das war ein Grund. Ich meine, der ja, das der eine Grund war halt, dass ich mich generell dann immer unwohler gefühlt habe und dann habe ich mich von meinen dann hat mein mein Ex sich von mir getrennt und dann habe ich gesagt: „Ne, den ich ich ich möchte jetzt äh, ich möchte jetzt was Neues erleben, ich möchte jetzt in einer in einer schönen Um Umgebung sein, wo ich mich 'n bisschen wohler fühle.“ Ähm, ja, der einzige Grund, warum ich da war, so lange, war sowieso nur, weil die die Miete auch unglaublich niedrig war.
Mhm. <chuckles> Ja, das ist wohl ein Grund für. Du bezahlst in 'ner in 'ner anderen Form, weißt du? Also.
Ja, ja, er hat behauptet, dass es, weil er äh, die, ähm die Rente bekommt von der von der Air Force und und da kann er dann nicht so viel dazu verdienen.
Mhm. Mm.
Deswegen.
<clears throat> Ich äh, das das glaube ich, das stimmt nicht. Und außerdem, wie viel Vermieter hatte er da gehabt? Mindestens 10 oder so, ha?
Ne, nur nur 2.
Ach, nur 2, okay. Ja, das
Ah, ne, mit mir sind es 3 gewesen.
Ja. Hey, hör mal zu, gutes Gespräch, ja? Und, ähm, hoffentlich bis bald.
Ja. Okay, bis bald. Danke dir. Tschüss.
Ja, gut. Tschüss.